Então, como a autenticidade pesa no sucesso de um criador?
Ai, eh, na minha opinião, a autenticidade é o que separa o os homens dos meninos. <chuckles> Porque você pode ser um bom criador de qualquer área, mas assim, vamos falar, por exemplo, de criação de conteúdo para Social Media, que é o meu universo de trabalho, né. Você pode ser um criador interessante, porque você pegou a ideia de alguém e elevou ela pra um outro nível. Ou porque você pegou o a ideia que foi feita por outras pessoas e deu a sua própria leitura daquilo. Mas o que vai te destacar num universo de milhares de mentes criativas, vai ser o que você fazi o que você faz, ou o que você traz de ideia pra aquilo ser diferente de tudo que as pessoas viram, né.
Hum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. E isso já conta como autenticidade?
Todos os grandes criadores são diferentes. Ah, com certeza. Eu acho que a autenticidade é você ter uma linguagem própria. É você ter um jeito seu de fazer. A gente pode pensar, por exemplo, até em criadores de cinema. Eh, porque que o Quentin Tarantino é o Quentin Tarantino? Ele bebe da fonte de várias outras referências. Westner, eh, filmes asiáticos, eh, blockbusters. E ele transforma aquilo tudo num caldo que tem a cara dele.
Hum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum, sim.
E isso faz ele ser 1 em 1.000.000.
É. Original, sim. Mas olha, no caso, você comentou que você eh eh, você se envolve com, eh, criadores criação de conteúdo digital, né. O que vo você comentou que a pessoa que se pega ali, o que já tá sendo feito e faz a sua releitura, consegue se destacar, o que você acha, por exemplo, dos criadores de conteúdo brasileiros, que pega um um hit que tá bombando ali fora, né, em inglês, nos Estados Unidos, e aí, muita gente no Brasil não tem acesso, e eles só, eh, pegam aquele hit ali e coloca só faz a tradução, e copiam. Você acha que eles estão sendo autênticos nesse caso ou não ou não? Só estão copiando e adaptando?
Uhum. Criação de conteúdo. Uhum. Tem. Uhum. Uhum. Uhum. Eu acho que eles estão traduzindo uma tendência, né. Eles que, assim, eh, tem uma diferença, na minha opinião, entre você popularizar uma coisa e entre você trazer autenticidade para alguma coisa. Então, eu dei o exemplo do Quentin Tarantino, por exemplo, que na minha concepção, ele é um dos caras mais geniais do cinema, que a gente tem, desde a década de 90. Aí, você pega o Paulo Coelho, por exemplo, que é um escritor conhecidíssimo no mundo inteiro, traduzido em 60 línguas, tal. Não tô questionando o valor da obra dele, só que o Paulo Coelho, ele pegou manuscritos complexos, que as pessoas não entendem, e traduziu pra uma linguagem de novelinha.
Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Sim. Hum.
Então, ele pegou um conhecimento que poucos tinham acesso e popularizou isso. Isso tem valor também, mas não tem autenticidade. Você to s na minha opinião, você tá só traduzindo uma coisa ali. Então, esse tipo de criador que você tá dizendo, eu acho que é um criador que tá fazendo um Paulo Coelho. Ele tá traduzindo uma coisa ali que nem todo mundo que entende, nem todo mundo que fala inglês vai entender. E aí, ele faz aquilo em português, né.
Hum. Hum. Uhum. Uhum. Ah, sim. Uhum.
Mas eu gosto dos que fazem paródias, por exemplo. Existem alguns creators, né. A gente chama eles de creators, que que trabalham com música. E aí, eles pegam uma música famosa e fazem uma letra de crítica de um momento. Ou uma letra engraçada de alguma coisa. Isso eu acho que é autenticidade. Você usou a batida de alguém, mas o discurso ali, ele é inesperado. Ele é uma coisa diferente do que o original criou, né.
Uhum. Sim. Uhum. Uhum. É. E que que ta acontece também desses criadores, né. Você comentou do filme, diretor de filme ou, então, escritores, criadores digitais, que eles podem tentar ser autênticos ali, né, nas criações, mas aí muito pra o lado experimental e gente não e e muita gente não entender, né. E aí, talvez pesa mais você ir pra um lado do que já tá sendo feito e consumido, porque já é meio que uma garantia ali de que talvez dê certo, né. Porque é o que tão tá s tá sendo mais consumido. Como que faz pra, eh, balancear ali a autenticidade, criar algo original, né, e pra não f sair muito experimental em vez do Ou você acha que tudo que é bomba, em algum momento, que é autêntico, assim, em algum momento foi exp é um experimental que deu certo? <chuckles>
Uhum. Aham. Sim. Sim. Uhum. Uhum. É, eu acho que, assim Por isso que eu brinquei que é o que separa o homem dos meninos, né. Porque ser original é para os fortes.
Uhum. Uhum.
Ser original é ser criticado, é ter uma coisa que é parte de você, o que você acha incrível e revolucionário. Alguém olhar e falar: "Ah, achei chato. Ah, não gostei. Não entendi". É se expor, é expor um pedaço da tua alma pra ser julgado por outras pessoas que vão ou não entender aquilo. E não é todo mundo que tem, eh, essa autoestima, digamos assim, né. E, eh, tudo que é original, em algum momento pode ser, eh, não compreendido. Pode ser muito experimental, se a gente for falar de artes também. Eh, os impressionistas foram escrachados, entendeu. Que eles não sabiam pintar. E, hoje, todo mundo q até quem não entende de arte, tem ali um posterzinho do Monet, um posterzinho do Van Gogh. Eles não foram adorados quando eles apareceram. Então, eu acho, né, que assim: tudo que é novo, causa estranhamento. Algumas pessoas têm meio que uma genialidade de pegar e fazer, de uma forma completamente autêntica, alguma coisa que o mercado absorve imediatamente. Outras não. E é daí que a gente vê as pessoas que estouram do dia pra noite, que são sucesso do dia pra noite, e as que não são, né. Não, necessariamente, quer dizer que o conteúdo delas é ruim. Só é pra poucos talvez, nesse momento.
Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Sim. Ah, verdade. Uhum. Uhum. Uhum. Sim. Sim, sim. Mas, olha, e e levando em consideração essas pes esses criadores, né, que, eh, se inspiram em em outros criadores e aí adaptam, né. Fazem ali uma uma uma readaptação. Você acha que, dependendo ali de do quão readaptado foi, eles deveriam, hu eh, dar uma credibili das credenciais, assim. "Olha, isso aqui foi baseado nisso". Ou você acha que eles devem esconder? "Não, olha, eu criei ali baseado nisso, mas eu adap readaptei tanto que ninguém vai perceber".
Hum. Hum. Ah. <laughs> Eh. Olha, é uma questão ética, você dá crédito pra quem te deu aquela aque aquele foguinho que seja de ideia pra você, né. Quem te deu o primeiro spark. É é uma coisa ética de ser feita. Quando a gente tá trabalhando com conteúdo voltado pra marcas, que é o que eu faço, é uma questão super séria. É uma das primeiras coisas que a gente fala com os influencers, do tipo: "Você não pode usar música que tem direitos. Você não pode aparecer com nenhuma peça de roupa com uma marca. Você não pode ter um pôster atrás da onde você tá filmando com um filme". Não pode, porque a gente não pode usar os créditos ou o que sejam visuais de uma outra pessoa, empresa sem pagar o royalties. E não é o que a gente tá tentando fazer aqui, entendeu. Então, essa é uma coisa que, no Brasil, principalmente, dá multa, né. O Conar vai em cima direto. Que é o Conselho Regional de Publicidade. Então, tem que ser creditado. E o que acontece, muitas vezes, é quando você dá a liberdade criativa Por exemplo, eu fiz uma campanha que, eh, era da da HBO e era um grupo de, hã, funk fazendo uma versão remixada da música de abertura do Game of Thrones.
<laughs> O que você acha? Uhum. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Ah, sim. Uhum. Uhum.
Só que a HBO era dona daquela música. A HBO deu os direitos e os créditos estavam lá, entendeu? Agora, não pode alguém, simplesmente, resolver fazer e ganhar dinheiro com isso.
Hum. Sim. É mas Hum. Sim. É. Tem a questão dos direitos autorais, né, de intelec Eh, como é que fala? É, propriedade intelectual e Isso. Mas aí, nesse caso, ia tá nítido que foi uma Como fala? Uma uma <clicks tongue> é
É. Direitos intelectuais. Exatamente. Publicidade da marca.
É, mas baseado numa música que é conhecida, porque eles mudaram só a letra, né, mais ou menos. Pelo que eu entendi. O ritmo.
Sim. Eles mudaram o ritmo. Eles mudaram a batida. Fizeram uma batida de de, hã, funk.
Uhum.
Mas era uma campanha que foi encomendada pela HBO, e quando ela subiu, ela tinha uma colab. Então, aparecia a marca e o criador que fez o remix, aí tá tudo certo, só que algumas pessoas que não entendem de publicidade, podem achar: “Ah, vou fazer igual!”, <laughs> ai não pode.
Uhum. Sim. Uhum. Sim. Sim. É, nesse caso de campanha, realmente, faz sentido se ter mais, ter que ter faz mais sentido ali, ter que dar essa essa esses créditos, isso. Mas, no caso da criação artística, por exemplo, voltando pro filme, eh, eu tenho um exemplo aqui do do do Cisne Negro, sabe, aquele filme? Que foi baseado num filme, ali, num desenho anima é tipo, num anime, né, eh, era em japonês, dos anos 90, muito pouco conhecido, que é o Perfect Blue. E o filme
O que pode e o que não pode. Uhum. Uhum. Uhum, sim. Aham. Certo, eu assisti o filme, mas não o anime.
Então, nesse caso, eu não sei até que ponto ficou o eu acho que o autor, ali, do Perfect Blue, do do Black Swan, né, do Cisne Negro, falou assim: "Ah, foi inspirado". Mas quem é fã do Perfect Blue, né, do desenho lá, do filme dos anos 90, do japonês, pode dizer: “Não, isso aqui foi isso aqui não foi inspirado, isso aqui foi baseado, ali, só foi feito” isso. Você acha que tem uma certa liberdade? Deveria ter uma certa liberdade ou eles deveriam o que até que ponto se pode definir o que é inspirado e o que é, pô, baseado mesmo numa obra? E tem que deveria dar os créditos e, eh você acha
Uhum. Uhum. Ficou uma cópia, uhum. Não. Pois é, acho que a gente tem essa discussão acontecendo muito com música, hoje em dia, justamente por causa da internet, né. Eu não sei se você já foi exposto a alguns conteúdos de TikTok e Instagram, que era assim: “Essa música tal, na verdade tem a mesma batida de uma música dos anos 50, que foi feita” eh eh, ta acontece muito isso, porque é isso, pô, sei lá: “Eu sou um alemão e só que a minha mãe é brasileira, ela tem o disco do Jorge Ben, da década de 50”, ninguém na Alemanha vai que saber quem é. Pois é, meu que meu amigo, só que agora temos o quê? A internet, todo mundo sabe tudo, né. Então, eh, na na eu acho que a gente sempre deve creditar, o que não foi ideia inicial nossa, e você pode de fato pegar uma coisa e transformar ela muito maior do que ela era, com certeza foi o que aconteceu com esse filme. Eles ganharam vários prêmios, a Natalen Natalie Portman foi premiadíssima pelo papel, foi um trabalho bonito, foi um trabalho cuidadoso de balé, de, eh, encenação, de roupas, figurino, foi um trabalho primoroso, mas ele foi baseado um pouco demais, né, na ideia de outra pessoa, não é só que pegou uma bailarina que veste preto e uma que veste branco, né. Então, nesse caso, eu acho que tem que ser sim, pô, a gente precisa dar os créditos e dar o valor à ideia original de alguém.
Uhum. Sim. Ah, sim, ah, uhum, uhum. É, sim. <laughs> Aham. Verdade. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum, uhum. S sim, sim. É, faz sentido mesmo, até porque, caso não não dê, né, esses créditos, o público uma hora ou outra vai acabar percebendo ali, né?
Né? E aí, toma shade, porque, ah, eh, se tem uma coisa que a internet ensinou ao mundo é: “Ah, é? Você vai fingir que não aconteceu? Todo mundo vai te lembrar que aconteceu", entendeu.
É <laughs> É. E o negócio que um dia era sucesso, no outro vai ficar sendo boicotado. <laughs>
É, canceladíssimo, exatamente. É interessante trabalhar com com essa nova geração. Eu tenho 50 anos, eu já trabalho com internet há muito tempo, é interessante trabalhar com essa nova geração e ver o quanto as pessoas têm esse cuidado, um pouco por medo do cancelamento, mas também um pouco por entender que é o que é o certo a se fazer. Eu também gostaria de ter meu crédito, se a ideia fosse minha, né? Então, vamos vamos fazer isso. Eh, falando em coisas baseadas que são muito boas, mas acho que não furou muito uma bolha, tem 2 influencers brasileiros, que eles tocam violão e eles fazem paródias de músicas famosas, com fatos que estão acontecendo. E, aí, quando aquela influencer Virgínia, que todo mundo sabe tudo sobre ela o tempo inteiro, mesmo sem querer, né, ela tem uma assessoria de imprensa incrível, eles fizeram uma versão daquela música do Queen, "Another One Bites the Dust" só que sobre a Virgínia, <laughs> e é muito legal, porque eles falam assim: “Tudo que eu sei sobre a Virgínia é contra a minha vontade”, <laughs> é muito bom, mas tá lá o Freddie Mercury, estão lá os créditos no vi no vídeo aparece ele cantando, entendeu? Então acho que essa eh, gera gera delicadeza, é, eu acho que essa geração mais nova tem mais respeito pelo que é meu, o que é seu e que é nosso, sabe?
Uhum. Uhum. Sim. Uhum, sim. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Uhum, uhum. Nossa. Hum. Ah, sim, sim, sim, sim. Ah, sim, que ótimo. Uhum, eles tiveram a sensibilidade de creditar. Uhum. Ah, sim, sim, sim. Até pel pela questão do cancelamento, né, por um pelo medo do cancelamento que você comentou.
É. <laughs> Ajuda, <laughs> o cancelamento e o processo. <laughs>
Isso. Isso. Nossa, eu adorei esse bate-papo, eu, eh, acho que foi bem esclarecedor e obrigado por compartilhar as suas ideias em relação a ao sucesso de um criador e au autenticidade.
Verdade. Claro, foi um prazer. Adorei também e até mais.
Até a próxima.